Mantıklı. Aslında bu ilgi kaybı da, eee, bende yeni arayışlara da yol açtı diyebilirim. Sen söyleyince fark ettim, çünkü, böyle, pandemiden beri, böyle, eee, ne yapsam, ne etsem diye böyle, eee, düşünüyordum ki biliyorsun pandemi döneminde, eee, birçok insan, eee, hani, eee, eve kapandı. Eee, bir şeylerle ilgilenmeye, bir şeylerle uğraş, eee, bulmaya çalışıyordu, ki benim için, eee, sanırım, eee, yemek yapmak, eee, böyle bir hobi gelişti, eee, bende. Eee, ki işte dünya mutfağın evet, dünya mutfağından birçok, eee, yemek denedim. Eee, sanırım, eee, dediğin gibi, eee, bu süre zarfında belki, eee, az da olsa, eee, yemek yapmaya tekrardan başlayabilirim, çünkü ara da vermiştim. Eee, belki bana iyi gelebilir. Hani, eee, dediğin gibi, eee, belki spor, eee, fiziksel olarak, eee, bana iyi geliyorsa, eee, ruhumu besleyecek şeyler de bulmak gerekiyor. Eee, bu bağlamda, eee, yemek yapmak, eee, iyi gelebilir aslında, evet.
Hı hı, hı, evet. Hı hı. Anladım. Harika. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hımm, çok doğru. Eee, ve de yemek yapmanın mesela bir terapi, mutfakta bir terapi, bir iyileşme, bir şeyler üretme, eee, mutlaka, eee, hani çok başka faydaları da var. Eee, ve hani, bu süreci yaşamak, belki de canlandırmak, yeni tarifler, yeni heyecanlar, eee, bir noktada gerçekten sana çok fayda sağlayabilir. Eee, peki mesela enerji düz düzeyine baktığında, işte günlük rutininde uyku durumun nasıl? Onda bir değişiklik oldu mu?
Kesinlikle. Hı hı. Doğru, Hı Hı hı. Hı. Ya, uyku durumu evet, eee, açıkçası son zamanlarda çok iyi uyuduğumu düşünmüyorum. Hani, eee, özellikle, işte, eee, işten dolayı, eee, çok fazla, eee, kafein de tüketiyorum, kahve tüketiyorum. Eee, bakıldığında e, bazen, eee, 5 fincan, eee, be bazen 6 fincan gibi, eee, çok, eee, yüksek miktarda kafein tüketiyorum. E, bu da uyku düzenimi de etkilemeye başladı. Özellikle, eee, hani sabah sporu da ye yapmamaya başladım. E, akşam spora gidiyorum. Eee, işte bu kadar yüksek kafein almışım. Daha sonra akşam spora gidiyorum. E, bakıldığında, eee, erte arta kalan zamanda da e, enerjim de artıyor, eee, spordan sonra, e, uyuyamıyorum da. Eee, böyle bir kısır döngü, eee, dönüştü diyebilirim son zamanlarda.
Hı hı. Anladım. Hı. Tabii. Tabii. Hımm.